なるほど。じゃ、そこは何でしょう。その今のだお男性の役割、女性の役割って昭和、ね、1桁、2桁の前半とかね、分かんないですけど、そのぐらいのいわゆる、うん。昭和4、50年ぐらいまでそうなんですかね。結構そういう常識とは全く違う対極にあるようなところの間にいらっしゃって、なんか最初どう感じました？
うーん。 はい。 うん。 うん。うん。 そう。 はい。 あのね、一番最初まあ、子供がね。あの生まれた時に まあ、あたしの頭の中では、母親が、ま、もちろん、そのアメリカのね、その旦那さんっていうのは、比較的日本の方に比べると、その育児を手伝うっていうイメージではあったんですけど、その、まあ、あたしたちの子供が生まれた時に、あの、「手伝う」っていう言い方をしてしまったんですね。その彼がその、育児を手伝う、あの、こういうことを手伝う。とか、まあ、その
はい。 う、うん。 うん。 ああ、なるほど。うん。 うーん。 うん。なんかそれ、たまに問題になる言い方として、代表例で取り上げられる、なんか言い方ですよね。そういうことじゃないんだよね、みたいな。ね、事例がたまに出ますよね。あったんですか、そういうことが、じゃあ。
そう。 言い方なんですよ。 そう。でそう。そうなんですよ。 ありましたね。あの、いや、手伝うってみたいな。なんかサポートってってなったんですよ、向こうが。
うん。 うん。